ماشي. آآ أنا ل أحكي لك الموقف الأول بتاع إن أنا ممكن أدّي لحد مثلًا أنا ما أنا طبعًا في الغُربة بنسكُن في سَكَن مُشترَك.
ماشي. إمم.
فأنا طبعًا باعمل أكل، يعني ممكن لو عامل أكل مثلًا بزيادة والّا حاجة، طبعًا ولقيت ل لقيت نفسي مش هاقدر أكمّله النهارده، فباجيبها بجميلة كده وأقوم عازم مثلًا واحد معايا في السَكَن، أتّصل بواحد صاحبي في الشغل أقول له: "تعالَ أنا عامل أكل بزيادة،" وقال يعني أنا عامل له، بس هو أصلًا طبيعي إن أنا عامل أكل زيادة أصلًا. فالموضوع بيبقى يعني يعني <tsk> يعني ظريف شوية. إنّما إنّما بالنسبة بقى لل للحياة في الغربة عامةً
<chuckles> ماشي. <chuckles> إمم. مهما كان برضه ال ال الموقف منّه محبّة يعني مش عيب. مش عيب إن الواحد يستفيد بالأكل وحد يستفيد بيه طالما أنت وفّرت عليه إنه هو ما يعملش عَشا أو ما يعملش غدا.
آه طبعًا، لأ مش عيب. طبعًا، طبعًا، طبعًا. ساعات مثلًا باعمل ساندويتشات كتيرة تاني يوم باخُد معايا مثلًا لزملائي في الشغل عادي، وبناكُل مع بعض و وهُم يفرحوا.
لأ، لأ جميل أوي، جميل أوي. ده ما يعتبرش هَدْر أصلًا أو بقايا، ده يعتبر أنت بتشاركهم في الأكل حرفيًا.
بالضبط. ب بالضبط، بالضبط آه. وباعمل أكل ساعات باعمل أكل بكتير بقى عشان أنا في عزومة والّا حاجة فبيقضّوا معايا يعني. آه.
آه. لأ، لأ جميلة أوي. ماشي، احكِ لي ب تجربتك أو الفايدة بتاعة المكان اللي أنت سافرت له ده.
بالضبط. أنا أنا سافرت فرنسا، فطبعًا آآ عارف أنت لمّا الواحد بيسافر بقى بلد بيبقى إيه، <tsk> شايف إن ال ال الدولا ال اليورو غالي، ف <chuckles> فالواحد بيحسبها باليورو، فلأ أنا هاجيب مش عارف إيه، الواحد بيجيب بقى بيضطر يشتري الحاجات اللي على القد بالضبط. هم عندهم ثقافة حلوة أوي الصراحة، أنت عايز تروح تجيب طماطماية تجيبها، طماطماية.
آه. أ عايز أقاطعك صراحة وأقول لك آآ C'est la vie.
<laughs> الله يخلّي. أيوه <laughs> بالضبط C'est la vie. فهو لأ وكمان ممكن آآ يعني ممكن هم عندهم ثقافة حلوة أوي، تشتري موز موزَيتين مثلًا، تشتري طماطماية، تشتري كوساية عادي، ما حَدّش هيقول لك إيه ده؟ أنت جايب كوسة.
تنفع صح؟ <laughs> إمم. إمم. آه. ثقافة الاحتياج، ثقافة الاحتياج بس أو ال ال اللي مطلوب، آه.
بالضبط. وعادي جدًا، عادي جدًا. تلاقي واحد جايب في عربية المشتريات بتاعته آآ مثلًا جزريتين و وطماطميتين وكوسة، واحدة كوسة مثلًا، واحدة مش عارف آآ مثلًا فلفلاية صغيرة عادي، مش ما حدّش هيقول له إيه ده؟ مش إحنا نخُش بقى بالشنطتين الفلفل وشنطتين الطماطم وشنطتين أ
جميل. طَب تفتكر إحنا بنعمل القصّة دي ليه؟ أو أو هم ليه بيعملوها وإحنا ما بنعملهاش؟

حصل. جِبت عَرْض كنت في كارفور، رُحت جِبت عَرْض على الزبادي وكان العَرْض ده معمول ع معمول <laughs> ما أنا باحكي لك، فالمعم موضوع العَرْض آه. ف فجِبنا ال فجِبت العرض دوّة ولا وأصلًا كان عاملين عليه عَرْض عشان هو مُدّة صلاحيته قريّبة.
برضه لسّه بتجيب عروض برضه. ماشي. <laughs> إمم.
فقُمت أنا <laughs> فقُمت طبعًا قُمت حطّيت الزبادي، فأنا جِبت بقى إيه، يعني ال عارف العَرْض اللي هو 12 واحدة ده؟ فطبعًا بقيت باكل <tsk> كل يوم، كل يوم، آآ، لقيت يوم ما باكُلش زبادي أصلًا، آه، لأ، ب بالضبط. فلقيت نفسي في أيام ما أكلتش فيها زبادي، بابُص على العلبة كده، لقيت التاريخ انتهى. قُلت معلش هاخلّصه كُلّه النهاردة وقُمت عامل الزبادي وحاطط عليه فواكه كده وكَلتها، تاني يوم بطني وجعتني. ف <chuckles> فقُلت لأ، بعد كده أنا مش هاجيب لا عروض، لا زبادي ولا ألبان ولا حاجة تانية. أنا فكرة العروض دي أنا أروح أجيب اللي أنا محتاجه، إن أنا بقيت نفسي باصرف وبارمي، طَب ما حرام.
آه. ماشي، ماشي. آه. تفطر وتتغدّا وتتعشّى زبادي. <chuckles> إمم. يا الله. يا الله. <chuckles> أيوه. آه، حرام فعلًا. وحتّى ب الهَدْر الكبير ده، بي ليه عوائِد اقتصادية سيّئة جدًا يعني.
إمم. طبعًا، طبعًا، آه.
طَب أنت كان ليك تجربة إن في أكل متبقّي وهو كويس، آآ إدّيته مثلًا لحد صاحبك، إدّيته لحد محتاج، إدّيته ل ل هنفترض شريكك في السَكَن، أي حاجة من الحاجات دي، آآ، التجربة نفسها، أنت مرّيت بيها والّا لأ خلاص أنت اتعل اتعلمت؟ إمم.
إمم. حصل، ده بيحصل بقى بيحصل لمّا سافرت بقى، في الغُربة على طول ده بيحصل. يعني على طول آه.
آه صحيح، قُل لي، قُل لي، أنت قُلت لي أنت قُل لي الأول الغُربة غيّرت لك نظرتك كمان للموضوع ده أكتر. قُل لي الأول، غيّرتك إزاي؟ آآ أو أو بعد ما تحكي الموقف أو قَبله عادي براحتك.
إمم.